Tu sais, tu as le t'as très le trait, de l'anxiété physique, tu vois, genre, heu, tu sais, le tf le fait de devoir trancher, heu, ça peut provoquer des sensations physiques désagréables, genre, heu, nœuds dans l'estomac, tu vois, des tensions dans les épaules, des maux de tête, des insomnies quand c'est des décisions un peu plus importantes. Et, si tu rumines, tu rumines, tu rumines et en fait, heu en fait c 'est pas bon du tout pour le coup.
Oui. Ouais. D'accord. Mmh mh. Je comprends.
Et alors est-ce qu'il y a des solutions pour ça? Je sais pas, enfin, oui, c'est sûr que oui, tu vois, mais heu, il faudrait aller voir quelqu'un de spécialisé. Mais en mode, heu, je pense déjà rien que le fait de lâcher la pression. Alors, je parle pas de d'un choix entre 2 films hein. Non, là, je parle de.
Ah. <blows air> Oui, heu, quelque chose de plus d'un petit peu plus important quoi?
Ouais, de plus important. Là, ça peut provoquer hein, je pense, des comme je t'ai dit, des heu des maux de ventre, heu, des nœuds dans l'estomac, des tu vois, ce genre de choses, des insomnies en vrai. Parce que du coup, tu y réfléchis la nuit, tu y réfléchis beaucoup, beaucoup, beaucoup, tout le temps.
Mmh mh. Ouais.
Après, c'est peut-être bien aussi, parce que tu plus tu y réfléchis, plus tu vois le pour et le contre, mais tu peux t'emmêler.
De pas prendre, heu, voilà c'est ça de pas prendre des décisions comme ça, heu heu, au pied levé, heu, de de pas foncer, heu, tête baissée.
Ouais, oui, voilà, c'est ça. Mais je pense, c'est aussi heu, lié aux personnes qui s analysent beaucoup.
Mmh mh. Oui, peut-être heu, beaucoup de beaucoup trop de réflexion quoi, finalement?
Ouais, je sais, ouais.
Est-ce que est-ce que ça ça t'arrive, heu, toi de heu donc quand même de de faire des choix parfois de manière simple?
Oui, alors heu, moi je suis entre 2 je suis entre l'analyse, beaucoup d'analyses tout le temps et entre le feeling. J'aime bien le feeling aussi. J'aime bien, heu j'aime genre genre globalement pas forcément le miens mais j'aime bien le feeling en général, je trouve c'est c'est c'est un peu stylé. <chuckles> Genre je trouve ça un peu cool d'avoir un feeling des fois, heu, une sensation, tu vois qui te dit: «il faut y aller.» Mais heu mais c'est vrai que du coup je suis un peu entre 2. Mais c'est vrai que c'est assez régulier d'avoir un petit peu ce cette peur et de pas trop savoir.
Est-ce que. Mmh mh. Oui. D'accord OK. Oui, oui. D'accord. Mmh mh. D'accord, là tu as tu as tu as des exemples, heu, concrets comme ça de de de de périodes où tu as eu vraiment du mal à faire un choix?